Bạn ơi, trước giờ ấy, cái tính của mình nó cứ d hay dễ bực mình cực nhá. Mình cứ hay bị khó chịu ấy bạn ạ. Ví dụ như là á, mình, ờ, ờ, mình mà ngủ dậy mà, kiểu, ngủ không đủ giấc ấy, mà ai làm ồn mình một cái, a, mình cáu ngay luôn, thực sự. Nhưng mà, ờ, nhưng mà á, ừm, nà khi mà mình về ở chung với người yêu ấy thì đôi khi cũng có những cái đấy, nhưng mà nhiều khi mình muốn, ơ, dĩ hòa vi quý ấy, mình không có không muốn phản kháng, thực sự là như thế. Mình không biết là mình nên, à, bày tỏ cảm xúc như lúc trước hay là mình, ờ, vẫn nên là là điều chỉnh lại cảm xúc của mình hả bạn?
Ừm, vậy hả? Ha, ra thế. Ừm, mình hiểu. Ừm, ra là vậy, tức là bây giờ á bạn cảm thấy là bạn, ờ, rất là dễ, gọi là, bực mình với lại, ờ, người yêu của bạn, đúng hông? Nhưng mà bạn cũng, ờ, không có biết làm sao, không có biết là bạn có nên, gọi là, ờ, phản kháng ngay, có nên là, á hả, nói chuyện ngay luôn hay là bạn cứ, gọi là, giữ ở trong lòng như thế thôi. Thế thì á, ờ, khi mà, ờ, bạn, gọi là, mỗi một lúc mà bạn cảm thấy bực mình nè thì cái điều đó thường á là nó xảy ra như thế nào, ở trong hoàn cảnh nào?
Đúng rồi. Đúng. Ừm. Thì mình thấy nhá, là thường diễn ra ở trong những cái lúc mà mình, ờ, ờ, bận rộn công việc ấy, khi mà mình bị stress về công việc, cũng như là những cái, à, bài học của mình nó dồn lại quá nhiều, cho nên là cái tâm trạng của mình nó cũng cộc cằn, dễ cộc cằn hơn ấy. Đấy, mà hơn nữa là đúng vào cái thời điểm hiện tại của mình luôn đây này.
Ừm, Ừm, mình hiểu rồi. Tức là tâm trạng của bạn nó rất là dễ cộc cằn hơn mỗi khi mà mình, à, học bài, đúng hông? Vậy thì thường thường ở trong những cái câu chuyện liên quan tới cái chuyện bạn bực mình á, thì ai là cái người, gọi là, liên quan tới cái câu chuyện này vậy ta?
Đúng. Ờ, thực sự là để mà nói liên quan ấy thì chắc là, ờ, chuyện xảy ra giữa mình với người yêu mình ấy, kiểu, ờ, mình mà á, à, trong người cảm giác khó chịu một chút ấy, người yêu mình làm gì mình cũng thấy ngứa mắt hết á, không hiểu sao nha. Ờ, ví dụ như là mặc dù người yêu mình cũng làm việc nhà ấy, kiểu, ờ, cũng nấu ăn cho mình, nhưng mà có nhờ mình lấy cái này, lấy cái kia một cái á, mình khó chịu ngay, xong rồi: "Ơ, sao anh đứng đấy anh không lấy đi? Em ngồi trong này anh còn lại nhờ em như này như kia nữa." Trời ơi, mình dễ cáu lắm, trong khi người yêu mình cũng cũng đang bận bịu ấy. Trời ơi!
Ừm. <chuckles> Ra là vậy. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. À, ra là vậy, tức là bạn rất là dễ cáu với người yêu của bạn, đúng không? Rồi bạn cũng, à, rất là lo sợ, không biết là á hả bạn có nên, gọi là, phản kháng ngay tức thì hay không. Thế thì á mỗi một khi mà bạn, ờ, lo sợ như thế, thì bạn sẽ sợ cái điều gì nếu mà bạn phản kháng ngay lúc đó nè?
Đúng rồi. Ờ, mình sợ hai đứa mình cãi nhau lắm, thực sự, tại tính người yêu mình rất là lành. Ờ, nếu mà mình ờ, bình thường mà mình có hai cáu hay như nào thì người yêu mình cũng, kiểu, chịu đựng ấy. <laughs> Đấy, nhưng mà cũng đôi khi đương nhiên là, ờ, cứ cứ hiền mãi như thế thì đâu có được. Nếu mà mình cứ, ờ, duy trì cái kiểu mà mà mà nói chuyện như này thì chắc là hai đứa sớm muộn thì cũng cãi nhau to thôi. Nhưng mà, ừm, mình cũng đang dần dần mong muốn là bản thân mình có thể, ờ, biết điều chỉnh cảm xúc hơn ấy, tại mình không muốn có ờ, không muốn phản kháng như thế đâu.
Ừm, thế hả? À, ra vậy. Ừm. Mình hiểu. À, ra thế, tức là bạn, ờ, không có biết cách làm sao để phản kháng, đúng hông? Và bạn cũng chưa biết cái cách, à, phản kháng như thế nào. Ờ, thế thì á, đã bao giờ mà bạn có thử một cái cách, à, phản kháng, ờ, như thế nào chưa? Rồi trong những cái lúc như thế á, thì cái kết quả nó ra sao nè?
Đấy. Ừm. <laughs> Đấy, như lúc lầu lúc đầu mình cũng có chia sẻ là người yêu mình tính rất là lành, cho dù mà mình có phản kháng, cũng cáu anh ấy thì kiểu như là, cũng có lần là hai đứa cũng giận nhau ấy, nhưng mà mình, kiểu, mình cáu xong rồi người yêu mình không nói gì cả, không nói gì luôn, xong rồi, á, im re, xong rồi d d dỗi mình luôn. Thế thì sau đấy thì mình cũng phải phải dỗ thôi. <laughs> Đấy, thì mình thấy là nói chung là cái hậu quả thì nó không to lớn, nhưng mà mình cảm thấy là nếu mà cái tính của mình mà cứ mãi như này ấy, thì thực sự là nếu mà mình mà yêu một người như như mình hiện tại mình cũng cảm thấy chán nữa chứ đừng nói người yêu mình.
Ừm. À, thế à? À, thế hả?
Đấy. Ừm, ừm.
À, ra là vậy, tức là bạn cũng, ờ, nhận ra được là cái việc này của bạn á cũng, ơ, làm cho chính bản thân bạn cũng không có thoải mái, đúng hông? Thế thì mình cũng đã hiểu được cái bối cảnh của câu chuyện của bạn rồi nè. Vậy thì á, ờ, bây giờ á mình cũng có một vài những cái gợi ý, đúng hông? Để mà mỗi một khi mà bạn, gọi là, gặp phải cái câu chuyện này á thì bạn cũng có cái cách xử lý sao cho nó phù hợp, nó hợp tình hợp lý nè. Đầu tiên á, ừm, là mỗi một khi á mà bạn cảm thấy là bạn, gọi là, rất là bực bội nè, rất là khó chịu ở trong người á, thì, ờ, thay vì á là bạn, ờ, hãy, ờ, đối thoại hay là bạn, á hả, chửi mắng người yêu của bạn ngay lập tức, đúng hông? Thì bạn hãy, ơ, ví dụ như là bạn có thể làm một vài những cái động tác nho nhỏ, ví dụ như là bạn hãy, ơ, xoa đôi bàn tay của mình hoặc là bạn, ờ, có thể đi vào bạn rửa mặt hoặc là đi rửa tay. Thì, à, chính những cái h hành động nhỏ nhỏ như thế á, nó sẽ giúp cho bạn ngay tại cái thời điểm đó là sẽ, gọi là, giảm cái nhiệt ở trong cái cơ thể của mình và trong cái cảm xúc của mình. Thì, ờ, khi mà bạn có thể, gọi là, nói chuyện rồi đối thoại với người yêu á, thì lúc đó bạn cũng sẽ cảm thấy là bình tĩnh hơn nhiều nè. Bạn thấy cái này bạn làm được hông?
Đúng rồi. Ồ! Thế á? Ừm. Ờ. Ờm, mình thấy cái này cũng rất là hay đấy bạn ạ. Ờ, nếu nhưng mà mình thấy cái này nhá, nó sẽ áp dụng vào những cái lúc mà á, ờ, vào ban ngày, kiểu, ờ, nó sẽ, ưm, ờ, dễ có thể làm những cái việc đó. Nhưng mà, ờ, bây giờ, ờ, mình ngủ ấy và mình cũng hay cáu tại vì lúc nãy mình cũng có chia sẻ là, ờ, mình ngủ mà ai mà làm ồn một cái là mình rất là dễ cáu. Đấy, cho nên là, à, đôi khi mình cũng cáu người yêu từ những cái lúc đấy. Thì tức là lúc đấy mình cáu thì mình sẽ xoa tay thì nó sẽ sẽ đỡ hơn hả bạn? Kiểu như là, mình sẽ, ờm, ừm, tập trung làm những cái hành động khác ấy, thì mình đỡ phải, ờ, suy nghĩ đến cái cái việc là mình cáu hay sao?
Ừm, thế hả? Đúng rồi. Tức là khi mà bạn có những cái hành động, gọi là, những cái hành động mà trong vô thức như vậy, tức là ban đầu bạn cũng có làm một cách, ơ, gọi là, chủ ý, nhưng mà dần dần mỗi khi mà bạn, ờ, cáu giận, mỗi khi bạn bực mình á, thì bạn nên có những cái, ơ, ờ, cái cách để làm sao mà bạn có thể hạ nhiệt được cái cảm xúc của bạn, trước khi mà bạn bắt đầu quyết định là bạn sẽ làm gì tiếp theo, đúng không? Ví dụ như là người ông bà ta thường hay nói là, gọi là, "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" nè. Đó, thì đó cũng là một cái cách, ờ, để mà mỗi một khi mà bạn chuẩn bị nói ra một cái lời gì đó, mà bởi vì trong những cái lúc đó cái cảm xúc của bạn nó đang dâng cao thì rất có thể cái lời đó bạn nó sẽ làm tổn thương đến đối phương. Cho nên là bạn cũng cần phải, gọi là, hạ nhiệt cái cảm xúc của bản thân trước đó bạn.
Ồ! À, ừ. Ê, mình thấy cái cách của bạn rất là hay này. Mỗi khi mà mình giận mình sắp nói một cái gì đấy, mình phải xoa tay, xoa tay. Ờ, chắc là nh mình mà làm nhiều lần như thế thì người ta cũng biết là cái hành động của mình là là đang cảnh báo rồi đấy. Đấy, đang cảnh báo là, ờ, mình sắp giận đến nơi rồi, đang điều chỉnh cảm xúc đây này. Thì người ta cũng sẽ hiểu mình hơn, đúng không? À!
Ừm. Ừm. À, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi. Rồi tiếp theo á thì, à, mỗi một lần mà bạn, gọi là, bực bội, đúng không? Sau khi mà bạn, gọi là, hạ nhiệt được rồi á, thì bạn hãy, a, gọi là, suy nghĩ một cách, gọi là, thật là chín chắn và thật là rõ ràng là "À, nếu tôi bỏ qua hết những cái cảm xúc mà tức giận của tôi bây giờ á, thì những cái nào sẽ là những cái mà chúng tôi cần phải giải quyết?". Và phải nhớ là tập trung vào đ cái việc giải quyết nha, chứ đừng có quá tập trung vào những cái lý do thì đôi khi lại càng bực mình hơn. Hãy tập trung vào những cái vấn đề đang xảy ra và tập trung cái cách mà giải quyết như thế nào, rồi đưa ra những cái mục tiêu rõ ràng, cũng như là cái cách mà bạn sẽ, à, nói chuyện với người yêu của bạn như thế nào. Thì từ đó á cả hai có cái cơ hội để có thể, gọi là, đối thoại với nhau, thì cả hai cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn và hiểu được cái ý nhau hơn đó bạn.
Ừm. Hợp lý. Ồ! Ê, bạn nói đúng thật nha. Những cái lần mà á mình, ờ, kiểu, ờ, bận, kiểu như là, giận dỗi với người yêu mình ấy, xong rồi mình ờ, người yêu mình giận thì mình cũng sẽ dỗ. Nhưng mà á, ờ, mình không có, ờ, tập trung vào cái vấn đề để mình giải quyết đâu, hay là như này, như kia mà mình cứ lý do là "Ờ, tại anh làm như này thì em mới cáu đấy". Ờ, đúng thật là mỗi lần như thế ấy thì mình cảm thấy như là á, ờ, cái vấn đề thì nó vẫn nằm ở đó. Nên là chỉ tha thứ, nó chỉ, kiểu, chỉ tha thứ, tại vì mình xin lỗi thôi chứ không phải là giải quyết, ờ, tận gốc cái vấn đề đó. Chắc là, ừ, lần sau mình sẽ thay đổi cái cách nói chuyện cũng như là á, à, thay đổi như thế nào đó để cho nó, ờ, tập trung giải quyết vấn đề như bạn nói đấy. Mình thấy nó rất là hợp lý. Ừm.
Đúng rồi đó. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi đó, rồi á, ờ, mỗi một khi mà bạn, gọi là, giải quyết những cái vấn đề với người yêu của mình, đúng hông? Thì bạn cũng, à, cần đặt ra là những cái, à, ranh giới rõ ràng với lại người yêu của bạn. Ví dụ như, ờ, mỗi một khi ờ, nó cũng có một cái cách rất là hay, đó là mỗi một khi mà cả hai đều, gọi là, quá là bực mình, quá là giận dỗi với nhau, thì thay vì là, ờ, các bạn sẽ, à, ngồi xuống nhìn mặt nhau, rồi có thể là, gọi là, chửi nhau ngay lúc đó, đúng hông? Thì thay vì như thế các bạn cũng có thể, gọi là, ờ, quay lưng lại để nói ra tất cả những cái bức xúc ở trong lòng mình, tức là cả hai có thể là quay lưng lại rồi tựa vào nhau, rồi xong rồi nói ra, ờ, anh nói của anh, tôi nói của tôi. Rồi, khi mà cả hai đều nói ra nhưng mà cả hai không có phải, gọi là, đối thoại trực tiếp với nhau nhưng mà, ờ, vẫn là ở bên nhau như thế thì cả hai đều hiểu được là, à, tôi muốn cái gì, anh muốn cái gì. Như vậy á thì cả hai có thể, gọi là, thấu hiểu được cái tâm tư tình cảm của, ờ, đối phương nè, rồi, ờ, cả hai cũng, ờ, không có cần phải là phản kháng quá là mạnh mẽ, nhưng mà vẫn giữ được cái sự bình tĩnh ở trong người của mình khi mà cả hai cùng đối thoại với nhau bằng cái cách này đó bạn.
Ồ! Ê, hay nha, tại vì á, những lần mà hai mình cãi nhau ấy, ừm, đương nhiên là cãi nhau thì không muốn nhìn mặt nhau một tí nào ấy. Tại vì nhìn cái là cáu, mà á đôi khi mình cũng nghĩ là, ờ, có nên tránh mặt đi, xong rồi á người yêu mình cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng mà cái cách của bạn nó rất là hay nha, kiểu như là á, à, quay người lại xong rồi cũng sẽ giải quyết được cái vấn đề mà lúc ừm, mà lúc đấy cũng tạo cho, ưm, à, cảm kiểu, đối phương ấy, người ta cảm thấy là, ờ, à, mình được an ủi cũng như là, ờm, hai bên nó sẽ xoa dịu được, ừm, cái cái cái, à, nỗi bực mình ở trong lòng ấy. Đúng ra là cái này nó rất là hay, mình sẽ áp dụng cho những lần sắp tới hai bọn mình cãi nhau. Ờ.
Ừm, đúng nè. À, đúng rồi. Rồi á, đồng thời á là trong trường hợp á mà cả hai bạn á khi mà cùng muốn, ờ, gọi là, ờ, giải quyết được cái vấn đề những cái xung đột, những cái căng thẳng mà hai bạn đang gặp phải, mà hai bạn cảm thấy là, à, những cái vấn đề này á nó khó giải quyết quá, cả hai đã có rất là nhiều lần đối thoại, tuy nhiên là nó cũng, a, chưa giải quyết được vấn đề, chưa có đưa ra được cái phương pháp sao cho nó hợp lý nó, ừm, thỏa hiệp được cái vấn đề này á, thì bạn có thể nhờ đến những cái, a, sự hỗ trợ. Ờ, đầu tiên là những cái sự hỗ trợ rất là gần gũi thân thuộc thôi, ví dụ như là gia đình nè, bạn bè, những cái người mà hiểu được về mối quan hệ của hai bạn, đó là những người đầu tiên các bạn có thể nhờ hỗ trợ. Nhưng trong trường hợp là cái vấn đề nó cũng, gọi là, nặng hơn á, thì bạn có thể đi đến
À.
đi đến tìm tư vấn ở bác sĩ về, ờ, chuyên về các cái cặp đôi, ờ, những cái chuyên viên tư vấn về các cặp đôi thì họ sẽ đưa ra được những cái, ơ, ờ, cội rễ của vấn đề và họ sẽ giải quyết một cách xác đáng đó bạn ơi.
Ồ, hợp lý quá! Cái này cũng được này bạn. Ờ, mình thấy là cũng có những lúc là hai bọn mình bế tắc vì một cái câu chuyện nào đó mà hai đứa không thể nào mà tha thứ, cũng như là, ờ, không biết thế nào để bắt đầu vào cái cuộc, à, trò chuyện với nhau ấy. Chắc là mình cũng sẽ tìm, ừm, người hỗ trợ tại vì người ngoài nó sẽ, ờ, dễ dàng nhận diệc diện được, à, cái lỗi ở trong cái câu chuyện hơn. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều nha, đưa ra cho mình lời khuyên rất là hữu ích.
Chào bạn, bye bye.